Hmm.
Yung The Scroll, ano para siyang fantasy par tsaka yung Never Ending Story. Ngayon nap mm, oo. Nung nagpapa magpabunot yata ako ng ngipin no'n o pasta dinala ako do'n sa isang kakilala n kaklase ko pa nga yung ano yung anak nung dentista. Si ang tawagin natin siya si A-a-ron ang tawag ko sa kaniya A-a-ron pero pala Aaron pala yun, A-a-ron lang, oo. "A-a-ron." <laughs> Oo, tsaka ang gwapo no'n ni A-a-ron, ano maputi, matangkad ganyan. Tapos 'di ano, eh, mga ano pa lang kami grade school pa lang kami no'n, eh, grade school or kinder yata. Ah, tapos nagkikita ko do'n sa ano, ta's sabi ko, "Ay nag kaklase ko yun." Tapos nakita ko may pinapalabas do'n na ano The Scroll, tapos nung pag-uwi namin sabi ko, "Ma gusto ko rin manood nung The Scroll." So, ang ginawa nila umarkila ng VHS na na player at saka TV, kasi wala kaming color TV, black and white lang ang TV namin, wala kaming VHS player o kaya Betamax player. So inaarkila yun kay Mister Bruto's yun yung video store.
Ay oo, mm. <laughs> 'Di ba Aron? <laughs> Oo, sosyal eh, Aron. <laughs> A-a-ron 'no? <laughs> Hmm. Talaga? Oo, oo. Wow! Natatandaan mo pa talaga lahat, ah, hmm.
Oo. Ay, oo naman kasi napaka-special moment namin. Do'n ko rin napanood sila He-Man at saka sila She-Ra. <laughs>
<laughs> Oh, 'di ba? Hmm, ang dami daming nangyayari. Mm, oo naman, yung mga palabas yan dati talaga. Pero sa paglipas ng panahon sa tingin mo ba ano yung pinaka hinahanap na parang vibe ng lumang sinehan, at saka mga video store na hindi mo maikukumpara or hindi mo i maipapalit sa mga digital ngayon, ano yung kaibahan nila sa tingin mo?
Oh, 'di ba? Oh, naalala mo ba 'yun? <chuckles> 'Di ba? Hmm.